Ừm, vậy là bạn cũng có một cái quan điểm giống mình á, là phải ưu tiên cái việc, ơ, lưu trú trước. Đó.
Ờ, vậy hả? Ừm, đúng, đúng, đúng, đúng, chính xác, có sức khỏe mới chơi được. Ờ, chuẩn bị hả? À, à.
Còn khác biệt thì chắc là do hàng quán ăn thôi, tại vì, ưm, hông có chuẩn bị nữa. Tại vì lúc mà mình đi ăn á thì mình nghĩ là, ờ, mình cứ trải nghiệm đi, giống là đi du lịch là để trải nghiệm mà, thì cứ đi rồi quán nào được thì mình vô mình ăn thôi, hổng sao, hoặc là gì đó. Nên mà nhiều khi mình mình xem những cái review trên mạng là mình biết trước cái chỗ đó như nào, m khiến mình không có bị, ơ, bất ngờ lắm, giống như như phong cảnh là mình đã thấy trên cái màn hình rồi, cho nên là mình ra mình thấy, ồ hô, mình thấy mình mê, thì nó cũng thì cũng đôi khi nó cũng bất ngờ đó, mà nó không làm mình kinh ngạc nhiều hơn thôi. Nó nó nó
À há. Ừm, ừm, ờ, đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. À. À. Ờ, ờ. <laughs> Ờ, ờ. Ừm, ờ, bất ngờ chứ đừng bật ngửa nha, chứ hả, dở quá là bật ngửa thiệt á nha. Tại vì biết sao hông? Ừm, tại biết sao hông? Tại vì
<laughs> Ờ, đôi khi cũng vậy. Cũng có mộc lợi, mặt hại mà, ừm.
tại vì mình á là bị bao tử, nên là mình rất là chú trọng cái việc ăn uống, ờ, tại vì nhiều khi ăn hông OK là, kiểu, bao tử nó nó báo á, xong rồi cái hổng khỏe cái cũng hổng chơi được gì. Đó, nó cũng ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi á, nên là mình cũng khá là chọn kỹ lưỡng những cái hàng quán ờ. Cũng có lý do hết chứ đâu phải là tui ưu tiên cái nào là nó hông có lý do đâu. <chuckles>
Ừm hưm. Ờ. <chuckles> Ờ, cũng đúng ha. Tại vì, ờ, ờ, nếu mà ra ngoài, ờ, du lịch á đi du lịch mà sức khỏe không ổn định á, thì cũng mất vui đi, nó cũng ngang với cái việc mà không có đặt được cái phòng hoặc là không tìm được cái nơi lưu trú nó nó thoải mái đi, đó. Nói chung là
Kiểu kiểu vậy, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng, chính xác. Đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng.
tùy theo nhu cầu của mỗi người thì mình sẽ chuẩn bị, hoặc ừm.
Đúng, hoàn cảnh nữa đúng rồi, tùy theo hoàn cảnh, rồi, ờ, thời gian này này kia, nói chung là cũng tùy á. Ờ, nói chung là nói chung là vì mục đích chung là đi chơi vui và an toàn là chính, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi, mình nghĩ là những cái nơi mà, ờ, được phổ biến, à, được, ơ, rộng rãi như Vũng Tàu á, thì mình có thể là chuẩn bị ít đi cũng được, tại vì mình nghĩ nó nó ấy. Còn mà đi những nơi xa đây ờ, những nơi xa thì mình nên chuẩn bị trước, đó, nó sẽ an toàn và nó cuộc vui nó trọn vẹn hơn, đúng hông?
Ừm, ừm. Ờ. Đúng, đúng, đúng, hông cần phải tốn công, ừm. Đúng rồi, chính xác. Chính xác, chính xác. Thì mình cũng có cái thói quen á là mình chuẩn bị những cái hoạt động á trong ngày để mình có thể đi tham quan cũng như là trải nghiệm á, thì hông biết là bạn có thói quen đó hông? Ví dụ mình tìm, ừ, nơi đó sẽ có những cái hoạt động n nổi bật, thú vị, mình muốn trải nghiệm, nó kiểu-kiểu vậy, bạn có hông?
Ừm hứm. Ừm, ờ, không đâu, thì thường thường là mình, ờ, đi tour, thì nhiều tour guide sẽ hướng dẫn cho mình hết.
À, đi tour hả? À. Ê, vậy là khác nữa nè, tui thì tui thích là tự túc nha, tại vì tui hổng thích tour guide.